ما أنا هاقُول لك يعني فرضًا إن أنت بتتكلّم في كده يعني اللي هو أنت ما سمعتش كلام أهلك ودخلت الكُلية اللي أنت حاببها، ما أنت فرضًا بقى أنت بعد ما اتخرّجت أو أنت فشلت في الكلية مثلًا ما عرفتش تتخرّج منها، أو اتخرّجت وما ودخلت بقى سوق العمل لقيت إن الوضع صعب وإنك مش عارف تشتغل، ساعتها بقى أنت هتاخد كمية كلام من أهلك اللي هو شوف مش قُلنا لك، كُنت سمعت كلامنا، الكلام ده فاللي هو إيه، برضه هتبقى معاناة بالنسبة لك. ف وفي نفس الوقت برضه هم دايمًا إختيارات الأهالي بتبقى حاجة مضمونة مش حاجة اللي هي إيه، يعني مش بي مش هتلاقوا أبوك مثلًا بيقُول لك خُشّ كلية كذا اللي هي مش هتشتغل بيها لأ، هو بي بيدوّر لك على الكلية اللي فيها شغل.
<giggles> إمم. وحشة أوي كده، هو غالبًا غالبًا أصلًا زي ما أنت قُلت إحنا بنبقى في سِنّ صغيّر ومش عارفين نختار، فغالبًا يعني غالبًا آآ، كلامهم بيبقى نوعًا ما صح، بس مش في كل الأحيان، يعني أنا فاكر أب كان بيضغط على ابنه أوي عشان يدخل هندسة والابن جايب درجة هندسة، الابن دخل دار علوم لغة عربية، و آه، وبعدين الأب فضل طول التِرم الأول "يا ابني حوّل يا ابني، يا ابني عشان خاطري يا ابني، يا ابني، يا ابني." الأب نَفْسه كان بيكلمني بيقُول لي: "أنا اقتنعت لمّا إدّاني الشهادة بتاعتُه، لقيتُه جايب امتياز، ومرتِّب على الدُفعة، ساعتها قُلت له: 'خلاص كمّل في الحاجة اللي أنت عايزها.'"
اهم. بالضبط. إمم. غريبة أوي دي. <laughs> إمم، إمم. إمم. إمم. إمم. أنت أنت كنت صح، طَب أنا أنا حصل معايا موقِف عكس كده تمامًا بقى يعني، واحد صاحبي آآ، كان جايب مجموع عالي جدًا في ثانوية عامةً كان جايب 98% آآ، وطبعًا آآ، المفروض بقى كان عايز يدخل طِب يعني، <chuckles> المجموع جايب طِب وهو عايز يدخل طِب، ووالده بقى كان العكس، والده كان عايزه يدخل حقوق، أنت متخيّل! آه، ليه بقى لأن هو والده مستشار، و فهو كان عايزُه بقى يكمّل بقى بالضبط آه، عايزُه يدخل برضه في المجال ال يدخل حقوق وكده ويتعيّن- يتعيّن في النيابة ويبقى مستشار برضه، ف فهو الأهل بيبقوا حاطّين توقعات كده ويعني بس هو صاحبي برضه
إمم. حلو. حلو الكلام، آه. ياه! إمم، عايز يطلّعه زيّه، على نفس السِكّة، آه. طَب وإيه اللي حصل مع صاحبك ده؟
آآ، لأ يعني هو خد قرارُه ودخل كُلية طِب وفعلًا برضه نفس اللي حصل مع صاحبك، و وأبوه اقتنع بعد كده، آه، نجح وتفوّق وهو شاطر جدًا ودلوقتي اتخرّج وشغّال، وأحسن بكتير من لو كان دخل حقوق يعني، بس، ف تختلف من أهل للتانيين يعني.
<laughs> نجح وتفوّق وكده. ما شاء الله، لأ حلو، عاش، عاش، عاش. آآ، ال أيوه، هو الضغط ده بتاع العيلة ده، آآ، غير حتى في موضوع اختيار ال الكُلّية في أي مجال يعني، ضغط العيلة ده، أنت بتعمل معاه إيه؟ يعني هل أنت بقى بتسايسهم زي ما عملت أنت في ال في الكُلّية كده أو الد أو المعهد، ودخلت وبتاع، يعني أنت ما بت م شكلك مش من النوع اللي بيحب يصادم، والَّا في أحيانًا بتقف وتقول لأ؟
بالضبط.

بعض الأهالي، عايزك تمشي في نفس الخط الأكاديمي، التقليدي، أنا مش معترِض يعني بالمناسبة، بس في كده يعني يعني أنا فاكر واحد صاحبي خلّص كُلّيته، قام مصور صورة كده من قُدّام بوابة الكُلّية بتاعته باسم الكُلّية، وقام كاتب "أنا خدت الشهادة اللي أبويا وأمي عايزينني آخُدها، الواحد يبدأ بقى يشوف الحاجة اللي بيحب يعملها بقى." يعني حاجة تانية خالص، باين كان photographer أو حاجة زي كده، ما لهاش أي علاقة بدراسته يعني. ف الفكرة دي يعني.
بالضبط. إمم. بالضبط. ما هو بيتهيّأ لي تقريبًا كلّنا بنُقع في النقطة دي، اللي هو إحنا لازمًا، لازمًا ترضي أهلك، يعني ما ينفعش مثلًا ت يعني هُم مثلًا أبوك عايزك تطلَع مهندس وأنت عايز تطلَع فنان مثلًا، عايز تتعلّم الرسم أو كده، فأنت بالضبط يقول لك هو أنت ده جبت مثلًا ت 95% مثلًا في ثانوية عامة، عشان تدخُل كُلّية فنون جميلة بقى والّا الك إعلام بقى عشان تشتغل photographer لأ، اللي هو أنت هتخش هندسة كده، كده، عشان ترضيهم، يعني حتى لو أنت مش حاببها ومش هتشتغل فيها، بس لازم يعني، لازم تعمل اللي هم عايزينه في الأول وفي الآخِر دول أهلك برضه.
<laughs> أنت هتقول لي أخش كلية photographer والّا إيه. <laughs> بس أنا باحس إنه باحس إنه حرام 5 سنين من عُمرك في دراسة وفلوس ومصاريف وسكَن جامعي أو أيًا كان، حاسس إنه حرام، حاسس إن هي هلَكة موارد على الفاضي، يعني حاسس إنه الإنسان المفروض يبدأ بقى خط جديد من التفكير و والتوعية تبقى للأهالي وكده إنه يعني ما ما ما يبقاش في الهَدر ده من العُمر يعني.
اهم. إمم. هاقول لك على حاجة، يعني هي الأهالي بيبقى تفكيرهم ده مش مش حاجة كده وليدة اللحظة، هو بيبقى برضه يعني نتيجة خِبراتهم في الحياة و ومواقِف اتعرّضوا لها وكده. فهو بالتالي، هو شايف إن هو مثلًا أنت لما تدخُل هندسة، كُلّية كويسة هتشتغل منها شُغل كويس، هو شايف إن ده الصح. وإحنا برضه مشكلة إن إحنا يعني بناخد القرار ده وإحنا في سِن صغير شوية، اللي هو بتاع ثانوية عامة، أنت بتبقى لسه لسه عَندك
آه صح، ما بيبقاش في ال إمم، إمم.
بالضبط لسه عندك 17، 18 سَنة مثلًا ومطلوب منك إنك تاخد قرار اللي هو هتبني عليه حياتك العملية، بالضبط، أهم قرار.
مع إنه أهم قرار في حياتك تقريبًا، يعني أهم قرار في حياتك وبتاخده وأنت مُراهق مش فاهم حاجة وما حدش بيوجِّهك صح و غالبًا ما بتختارش الكُلّية المناسبة ليك، غالبًا يعني.
بالضبط. بالضبط، عشان كده إختيار الأهل يعني في أوقات بيبقى مُوفّق وأوقات لأ، بس يعني ممكن ت تلاقي إن أغلب الأوقات بيبقى مُوفّق وتيجي بعد كده مثلًا، حتى لو أنت د دخَلت كُلّية أنت مش حاببها، اللي هو آه، يعني أنا اكتشفت إن أهلي عَندهم حق، اللي هو يعني أنا مثلًا دلوقتي أنا سمعت كلام أهلي ودخَلت معهد وتمام واتوظّفت، بتيجي عليَّ أوقات كده مثلًا، لما ال ما يبقاش في شغل freelance أو كده، باقول بابقى فاكر أهلي عندهم حق. آه، بالضبط، في راتب ثابت شهري ومُعتمِد عليه، تمام، وفي نفس الوقت أنا جنب ال الشغل ده باشتغل تاني براحتي، غير بقى لو أنا ما ما سمَعتش كلامهم مثلًا ودخَلت كُلّية تانية وم والكُلّية اللي أنا حاببها مثلًا، وما عرِفتش أشتغل بيها، ما لقيتش شُغل، ما هو ما أنت وأنت لسه في ثانوية عامة ما بتبصش للشغل، أنت بتبص للي أنت حابُّه بس.
أيوه صح. أيوه تمام، إن أنا عندي وظيفة وتمام إن في راتب على الأقل، آه. بس هي فكرة